Ouais, ça peut durer, heu, allez 7 minutes, 10 minutes.
Ah, tu vois? Là, le minimum, c'est 15, sur LoL. Donc si tu as un mec dans ta f dans ta team qui fait n'importe quoi et qui feed, c'est-à-dire que tu dois tenir 15 minutes avant de pouvoir, heu, te rendre et que la partie elle soit finie. Avec un mec qui fait n'importe quoi.
Mmh. Ouais.
Tu pètes un câble, en fait.
Ah ouais, j'imagine bien.
Dire que toi tu as beau essayer de jouer bien, le mec il fait n'importe quoi, tu pètes un boulon. C'est
Ouais. Heu, après sur CoD, le problème c'est que tu as des tu as des tu as des mecs qui abusent. Sur, heu, sur tout ce qui est fumigène, sur tout ce qui est, heu, grenade flash aussi. Grenade flash, ça fait trop mal aux yeux. C'est pour ça que maintenant, ils ont mis, heu
OK. Ah, tu as des fumigènes et des flashs, maintenant, sur CoD? OK.
Ah oui, oui. Flash, heu, dé tu peux faire une partie où, heu, tu as tu as un mec qui balance, heu 30-40 flashs, facile. Une partie de 7 minutes.
Et comment il fait? Il en a il en a 40 sur lui? Ah non, il meurt il meurt et quand il respawn il a des flashs?
Non. Mais en fait Exactement, tout à fait.
D'accord, OK.
Et à chaque fois, il balance des flashs. Tu as des flashs blancs, tout le temps. Et quand c'est comme ça, on peut voir, heu alors là, maintenant, ils parlent plus trop dans le dans le chat vocal, mais c'est plus des messages. Tu les vois à côté. Et en fait, les mecs ils sont en train de rager, quand il y a trop de flashs ou trop de fumigènes. Tess ns il y en a, ils vont mettre, heu ils vont équiper les fumigènes et ils vont mettre, heu, un scope à à infrarouge. Comme ça, même s'ils sont dans le fumigène, ils peuvent voir. Exactement.
Mais tu tu OK. OK. D'accord, OK. Oui, comme ça, tu vois à travers. Ouais, ouais, ouais.
Et comme ça ils balancent des fumigènes partout.
Ouais, non mais là, c'est le problème des dev aussi, qui ont fait n'importe quoi, tu vois? C'est il devait il devrait y avoir un cooldown sur la fumigène, même si tu crèves.